Bạn ơi, kiểu như á, là gần đây nha, mình thấy là mình ngủ đúng giờ với lại đủ giờ lắm nhưng mà sáng dậy nó vẫn cũng hơi mệt ấy, kiểu như là, rất mệt luôn hơn ấy. Ừm, có hôm là mình ngủ 7-8 tiếng mà cảm giác như là chưa được nghỉ ngơi gì cả, mình tỉnh dậy nha với cái đầu nặng nè, người uể oải nè, phải mất rất lâu thì mới bắt đầu lại được cái ngày mới hoặc là đi làm luôn á, kiểu như là, mình cứ thẫn thờ trên giường rồi cứ suy nghĩ mông lung á. Ừm, điều này lại, ừm, kiểu như là, khiến mình là hơi mệt nè, mà mình cũng không biết là mình làm sai ở đâu, hoặc là, kiểu như, mình không có được một cái giấc ngủ sâu luôn á bạn, kiểu như là, nó cứ ngủ chập chờn rồi, ờ, 2, 3 tiếng sau lại dậy á, chứ mình không có ngủ một liền mạch từ tối cho đến sáng. Ờ, thì mình không biết là như thế nào luôn ấy.
Ừm, vậy à? Ừm hứm. Ôi, vậy luôn ha, nghe thương bạn quá à. Ừm, bạn ơi, cho mình hỏi là hiện tại á, cái nhịp sống hàng ngày của bạn như thế nào? Bạn kể sơ sơ cho mình hiểu với.
Ừm. Ờ, nếu mà nhịp sống hả, thì mình thấy là do cái tính chất công việc của mình á, là mình phải làm, ờ, ừm, vừa ca ngày nhá, thì, ờ, có tháng làm ca ngày, có tháng làm ca đêm á bạn, cho nên á, là cứ cứ bị, ờ, ừm, gọi là, thay đổi cái giờ sinh hoạt nó nó khác nhau giữa mỗi tháng lắm. Kiểu như là, có, a, tháng thì mình ngủ vào lúc 12:00, ừm, khuya, có tháng thì mình lại ngủ vào, ờ, 1:00-2:00 á, kiểu như thế, ừm, ừm. Ừm, thì, ờ, trước khi đi ngủ á, thì mình cũng, gọi là, sao ta, mình cũng, ơ, ừm, để cho cái đầu óc mình thoải mái lắm, mình cũng hông có suy nghĩ gì nhiều, nhưng mà mình có một cái thói quen xấu á là hay, ơ, cầm điện thoại trước giờ ngủ. Đó, cho nên là mình vô thức là cứ lướt, lướt, lướt, lướt, lướt, lướt và đến hồi nào á, thì mình cũng không có hay, đến tận khuya muộn luôn mình còn chưa ngủ, nhưng mà mình đảm bảo là mình có thể ngủ đủ trong vòng 7-8 tiếng nha, tại vì buổi sáng thì mình dậy trễ hơn. <chuckles>
Ồ, vậy luôn ha! Ừm hưm, rồi hiểu rồi nè. Ừm, bạn có nói về việc, ờ, làm ca ngày ca đêm á, thì, à, bạn chia sẻ kỹ một chút, cụ thể là thường làm ca ngày là mấy giờ? Ca đêm mấy giờ? Và khi mà nó khác nhau như vậy á, thì những cái giờ giấc mà ăn uống và ngủ nghỉ nó sẽ thay đổi như thế nào?
Ừm. Ừm. Ờ, ví dụ như làm ca ngày á thì mình làm từ 8:00 sáng cho đến 5:00 chiều, đúng không? Còn làm ví dụ như tháng, a, tháng tháng tháng một, tháng đầu đi, ừ, thì thìn cái giờ đó còn ví dụ như là 2-3 tháng sau á, thì mình sẽ làm là từ, ờ, 5:00 chiều đến 2:00 sáng. Đó, kiểu ừm, ừm, đúng rồi, đó, cho nên là 2:00 thì bạn coi là cái cái cơ quan trong cơ thể của mình á, nó cũng hết làm việc rồi, kiểu như là, nó cần phải được nghỉ ngơi á, nhưng mà mình bắt nó phải làm rồi là phải thức với mình, đó, cho nên là không biết là nó có ảnh hưởng, kiểu, nặng tới cái giấc ngủ không nữa. Ừ.
Ừm. <tsk> Wow! Trễ nha. Ừm hưm. Trời ơi! Rất là hiểu luôn nha. Ừm, ờ, mình, ờ, hỏi cái này hơi chi tiết một chút xíu là, ừm, cái ngành của bạn đang làm thì nó bắt buộc phải như vậy hả?
Ừ. Đúng rồi, tại vì là mình, kiểu như là, cái nhân viên nhân nhân, gọi là, à, chăm sóc khách hàng á, thì bạn biết là tụi mình phải hoạt động nhiều với lại là xoay ca cho nên là nó nó là coi như là cái tính chất công việc của tụi mình rồi và tụi mình không được, ừm, gọi là, ờ, chọn một cái khoảng thời gian hoặc là cái ca làm có c cố định á. Ừ, cho nên là phải xoay ca như thế.
Ừm hưm, OK nha. Ờm, rồi mình có hiểu sơ sơ về cái lịch trình các thứ rồi, vậy thì, ờ, những cái yếu tố khác ví dụ như là, ờ, phòng ngủ, rồi cái môi trường khi ngủ của bạn thì nó có tốt hông? Ví dụ có yên tĩnh, có tối, nhiệt độ có dễ chịu không? Hay là mọi thứ nó như thế nào ha?
Ừm. Ừm. Ờ, cái phòng của mình thì mình thấy là cũng hơi yên tĩnh đó, tại vì, ờ, mình đang ở phòng phòng riêng nè, rồi, ờ, ở nhà của mình thì cũng ít người á bạn, tụi mình là có 3 phòng, mà 3 người là 3 phòng rồi cũng không có ai đá động đến nhau cả. Ờ, còn cái không gian sống của mình ừm, cái không gian sống của mình thì mình thấy nó cũng thoải mái á, ờ, thì, ờ, kế bên, gọi là, mình có thể nhìn thấy được là cái ban công mình có ban công. Đó, ờ, còn, à, buổi s ơ, sao ta, ánh sáng thì mình thấy nó cũng ấm tại vì mình dùng cái tông màu là vàng nhạt với lại là mình có trang trí phòng nữa, cho nên khi nào mà mình bước vào phòng á, thì mình thấy nó cũng dễ chịu hết. Ờ.
Ừm, vậy cũng may nè. Ừm hưm, nghe cũng lý tưởng đó ha. Ừm, rồi, ờm, mình chỉ hỏi thêm một tí xíu nữa thôi, đó là một số cái thói quen khác như là cái thói quen ăn uống của bạn hàng ngày thì bạn thấy nó có lành mạnh hông? Rồi, ờ, bạn có bao giờ, ví dụ bạn có những cái sở thích gì nó có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ, ví dụ như có hay uống trà, uống cà phê vào giấc chiều hay giấc tối hông nè?
Ừm. Ừm. Ờ, ê bạn nói xong thì mình mới có để ý nha, là, ừ, ban đêm á mình hay ăn khuya lắm. Có nghĩa là mình hay đói bụng á, thì tầm khoảng là hai giờ hai giờ sáng đi ha, <laughs> và mình cũng còn đói bụng cái mình lại chế mì mình ăn, sau đó là nó sẽ gây ảnh gọi là, mình phải để cho nó tiêu á, <laughs> cho đến tận ba bốn giờ sáng mình mới ngủ. Ờ, cũng có hôm á, thì, ừm, như mình nói với bạn là mình có xài điện thoại vào ban đêm á, cái mình cứ vô tình nó cứ lướt, lướt, lướt, lướt mà mình không có để ý thời gian nữa, cái, a, nó cũng làm lố cái giấc ngủ của mình. Ờ, thì cũng chắc là mình nghĩ là những cái thói quen đó thì nó nó ảnh hưởng trực tiếp đến lại cái giấc ngủ sâu của mình luôn á. Tại vì, ờ, mình ngủ nó nó cứ chập chờn rồi 2:00-3:00 nó cũng có mới dậy á, còn có hôm thì mình mất ngủ luôn. Ờ.
Ừm. Ừm hứm, hiểu nha. Ừm hứm. Ừm, trời ơi, thật sự á, nghe rất là thương bạn luôn á. Tại vì đối với nữ giới tụi mình á, giấc ngủ đặc biệt quan trọng, mà hả ha, bạn lại còn phải đối diện với cái việc về giấc ngủ nó không cố định, thậm chí là giờ giấc ngủ có phần hơi lộn xộn như vậy, chắc chắn là nó tác động hông nhỏ đến bạn đâu. Mình hỏi cái này hơi nhạy cảm, là liệu trong tương lai á, bạn có cái suy nghĩ rằng, ờ, mình có muốn thay đổi công việc để cho nó cố định và nó đúng giờ hơn hông? Hay là liệu có bất kỳ một cách nào để mà bạn thay đổi cái, a, lịch làm việc để nó sang một cái giờ, ờm, mà nó lành mạnh hơn như là chỉ làm ca sáng thôi thì, à, cái này có khả thi hông?
<laughs> Ừm. Ừ, đúng rồi ấy. Ừm. Ừm, ừm. Ê, vậy mình thấy là cũng ổn. Tại vì trong tương lai á thì mình mình nghĩ nha là mình cũng không có, ơ, lâu dài với lại cái công việc này đâu. <laughs> Tại vì hiện tại á là mình được, ờ, gọi là, công ty cho đi qua để làm ở bên nước ngoài á, thì, ờ, mình thấy là cũng ổn. Nhưng mà về lâu về dài thì mình thấy là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe với lại cái, ơ, gọi là, cái định hướng sau này của mình, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ thay đổi cái công việc. Như bạn cũng có nói với mình á là cũng cứ hỏi mình á là mình có chọn một cái ca làm cố định nào hay không, thì mình nghĩ là nếu như mà mình lên một cái vị trí nó cao hơn hoặc là mình dự án á. Ừm, thì mình nghĩ là mình sẽ chọn được cái ca cố định và cái giờ làm của mình. Kiểu như là, mình chỉ làm vào buổi sáng thôi và buổi tối thì mình có thể được nghỉ ngơi, và trước khi đi ngủ thì mình có thể là, ờ, thư giãn đầu óc nè, rồi ngâm chân hoặc cay, hoặc là sao sao đó để cho cái đầu óc của mình nó không còn suy nghĩ nhiều nữa. Ừm, chắc là như thế.
Ừm hứm. Trời ơi, nghe may lắm luôn nha. Mình rất là mừng khi mà nghe bạn nói là trong tương lai bạn có cái kế hoạch để mà điều chỉnh công việc hoặc thậm chí là thay đổi như thế nào đó để bản thân mình có được một cái lịch làm việc, đồng thời là lịch nghỉ, ngủ, nó ổn định. Như vậy là cực kỳ tốt, tuyên dương tinh thần nha! Nhưng mà trong giai đoạn hiện tại khi mà mình chưa tới được cái bước đó thì mình hãy cùng chia sẻ một số cách thức với nhau làm sao để mình cải thiện cái chất lượng giấc ngủ và cái chất lượng nghỉ ngơi của bạn thử ha. Đầu tiên á thì, à, mình hiểu là bây giờ vẫn còn những cái lịch, ừm, mình sống lộn xộn vậy, nhưng mà nếu được á thì những cái ngày nào mà bạn, ờm ví dụ cả một cái quãng nào đó mình làm ca sáng hoặc là ca đêm thì trong khoảng thời gian đó bạn hãy tự ngồi lại và đặt cho mình một cái lịch sinh hoạt cụ thể là lịch nghỉ và lịch đi ngủ đúng giờ. Tức là cam đoan một ngày tôi sẽ đi ngủ vào giờ đó, tôi sẽ đảm bảo một đêm tôi có bao nhiêu giấc, bao nhiêu giờ để ngủ đó. <sniffs> Nên đặc biệt lưu ý là ngủ sớm và dậy sớm, thì bạn cảm thấy cái này nó có ổn hông nè?
Đúng rồi. <laughs> Ừm. Ừm, đúng rồi. Ờm. Ừm. Ừm. Ê, mình thấy quá là ổn luôn ấy. Ví dụ như là mình thiết lập cái lịch ngủ cố định và đủ giờ á, thì mình sẽ hình thành, gọi là, cái thói quen tốt hơn nè, với lại là cái, a, cái chất lượng ngủ của mình á, nó cũng sẽ tốt hơn, tại vì mình không còn phải là, ờ, dậy giờ nữa. Nhưng mà cái việc dậy giữa giờ, thì bạn có cái cách nào để mà mình mình hạn chế nhiều hơn hông? Tại vì mình, kiểu, rất là mệt luôn ấy.
Ừm, thì, à, cái này á, mình cũng có một vài cái gợi ý như sau. Đầu tiên á, mình thấy chính bạn cũng nhận ra là cái việc mà bạn cứ hay xài điện thoại nè, hay là chơi chơi, lướt lướt một tí trước khi đi ngủ, thì bạn cũng biết là nó hổng có tốt cho cái sức khỏe và cái giấc ngủ của mình, đúng hông? Nếu vậy á, thì, à, bạn có thể đặt cho mình một cái lịch luôn. Đó là ví dụ sau giờ làm, mình được chơi điện thoại tầm nửa tiếng hay 1 tiếng gì đó, tùy bạn ha, nhưng mà á, nó phải cách giờ ngủ ra, ví dụ, ờ, cách ít nhất là khoảng 30 phút hay 1 tiếng. Như vậy á, bạn cho cái não bộ và cái đôi mắt của mình nó được nghỉ ngơi. Như vậy mình sẽ bắt đầu giấc ngủ ngon hơn, giấc ngủ nó cũng hông còn chập chờn, mộng mị, và nó sẽ giảm cái tình trạng mà mình thức dậy giữa đêm. Hoặc là bạn có thể nghiên cứu thêm trên mạng á người ta bán rất là nhiều những cái loại trà thảo mộc, có tác dụng an thần, ngủ sâu. Bạn có thể tham khảo, chọn một cái loại nào thích hợp, ví dụ như là, ờm, trà tim sen, hoặc là một vài cái loại, ừm, trà hoa cúc gì đó, miễn là bạn thấy thích và hợp nha. Mình uống một tí xíu thôi, trước khi đi ngủ, nó giúp cho mọi thứ nó dễ dàng, nhẹ nhàng và ngủ sâu hơn. Bạn thấy cái này ổn hông nè?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi á. Ừm. À. Ừm. À. Ê, hay nha. Ừm. Ê, mình thấy là rất là ổn và hợp lý luôn ấy, tại vì mình cũng có thử tìm hiểu những cái loại trà nhưng mà mình chưa có từng thử. Ê, cho nên là bây giờ ha, nghe bạn nói xong cái chắc là mình sẽ ngay lập tức đi mua những cái loại trà thảo mộc ấy thì nó làm cho cái, a, cái tâm trạng của mình nó sẽ tốt hơn với lại là mình dễ chìm vào giấc ngủ hơn ấy, ví dụ như là trà hoa cúc hoặc là trà tim sen giống như bạn nói, tại vì mình có tìm ừm, đọc rồi thì mình thấy là nó cũng có, ưm, để giúp cho cải thiện cái giấc ngủ của mình. Ờ, ô kê nha, ô kê nha.
Ừm hưm, hay quá nè. À, với lại còn cái điểm này nữa bạn ơi, mình hiểu là bạn cũng đã chuẩn bị cho mình 1 căn phòng và một môi trường ngủ rất là tốt, nhưng mà mình có thể, a, thêm một vài cái điểm nhấn, ví dụ như là, à, ừm, nếu như bạn thấy hợp thì bạn có thể tìm hiểu một số loại nến thơm, hoặc là thậm chí là trầm hương để mà cái không gian mùi nó thêm dễ chịu, để ngủ ngủ nghỉ ngon hơn, hoặc, à, nếu như, a, bạn thấy thoải mái thì có thể tham khảo cái việc thiền nhanh, thiền nhẹ tầm khoảng 5 phút hay 10 phút thôi cũng được trước khi ngủ, nó sẽ giúp cho tinh thần mình an tĩnh hơn nè. Ngoài ra á, nếu mà thấy phù hợp, bạn cũng có thể sắp xếp, ờ, trong ngày mình có tầm 30 phút đi bộ hay vận động nhẹ, như vậy nó cũng giúp cho cơ thể của mình nó lưu thông, đồng thời nó tác động tốt và cải thiện được chất lượng ngủ. Vậy, à, mấy cái này bạn thấy làm sao nè?
Ừm. Ừ. Ồ. À. Hay nha. Ừm, mình thấy nó nó, kiểu như là, nó cơ bản với lại nó dễ để mình có thể thực hiện luôn ấy, ví dụ như là ngồi thiền hoặc là đi bộ, kiểu, ơ, vận động nhẹ trước khi đi ngủ á. Ồ, hay nha, mình cảm ơn bạn rất là nhiều luôn á, vì cũng đã giúp mình ha.
Hông có gì nè. Bye bye nha.